Mm, gano'n, gano'n yung ano epekto niya, tas ngayon ito, ah, maraming-marami silang iniimbento na konektado pa rin sa internet.
<laughs> Mm.
Yung telebi yung telebisyon para naiitsapuwera na siya, eh. Para sam
Parang wala na, parang hindi na ginagamit.
Wala na, kasi sa internet makakanood ka na ng balita, eh, mas up ang, oh, mas updated pa nga sila, eh, sa sobrang mm.
Oo. Dala-dala mo na, dala-dala mo na yung parang mini televison, cellphone, mini television siya lalo kung may ano ka, yung anong tawag dito tablet o medyo mas malaki kesa ano, cellphone.
Mm. Tapos yung Hmm. Ow! Tapos pag yung mga balita, bago pa ibalita sa mga balita ng mga newscaster, na nalaman mo na updated na tayo, di ba, ganun ganun siya ka ano.
Ah, sa ano. Oo, nakaano na siya at. <chuckles> Ganon siya kabilis.
Ka powerful yung
M
internet, mm, yun yung ano niya, yun yung
Maraming talaga, marami rin advantage may mga disadvantage yan pero mas karamihan advantage siya sa ating ano, ginagamit pang araw-araw.
Hmm. Mm. Kapag kapag nasobrahan tulad ngayon kasi karamihan sa mga kabataan merong siyempre kapag nasobrahan mga naho-hospital.
Oo, yung mga online, online games din.
Hmm, mga online games na ginagawa nila, kaya dapat, ah, balanse lang din talaga, hindi tutok maghapon, magdamag, parang gano'n.
Oh, ito, kinuha ko nga yung cellphone ng anak ko ngayon, eh, para hindi, hindi masyadong magbabad sa ano, technology.
Hmm. Oo at bakasyon ngayon.

Oh, sa akin napakalaki ang pagbabago. Kasi tignan mo yung TV natin na last, may yung parang may pwet pa ba na mabigat. Ngayon nagbiglang LED, oo, picture tube. Oh, simula rin naman nung dumating na internet, lahat pati sa TV nagkaroon, nagba ang daming pagbabago. Sobrang bilis ng pagbago ng teknolohi technology ngayon.
Picture tube. Mm. Mm. Nagbago. Nagbago ng teknolohiya.
Oo, sa
Yun.
Sa'yo anong ano mo dun sa ano, internet din o
Ah, pagbaba ah, ano, ah. Malaki yung, ah, pagbabago simula na nagkaroon ng kasi ang unang nagkaroon noon, ah, tawag dito, telepono, telepono pagkatapos, mm, wire wired siya na internet connection. Tapos sa mga telebisyon pa nun kasi ano eh picture tube pa siya hindi pa siya flat screen. Mm, mabigat, mm, yun. Ta's habang tumatagal nade-develop ng nade-develop nagi eh, nao nagkaroon na ng, ano bang nauna, ah, laptop.
o telepono? Picture tube yun, 'no, na mabigat, mabigat sa da Hmm. Eh, L, ano, LCD, LCD pa nun. Oo, lap lap
Oo. LCD tapos sa computer, laptop na, nagkaroon ng laptop.
laptop oh, oo.
Tapos nagkaroon ng pocket WIFI, nagkaroon na ng pocket WIFI. So, yun yung ano, ka ang nag-evolve na siya ng nag-evolve hanggang ano, hanggang naging data na lang siya ngayon na pwede mo na siyang dalhi dalhin kahit saan.
Tapos habang Hmm. Nag-evolve lahat, nag-ano siya. Oo. Kahit saan kahit saan na, pwede kang makapag-internet basta't malakas lang ang pagsagap niya.
Mm. As long naman.